Ne gibi mesela?
Eee, başka marketlere gitmeye çalışıyorum, çünkü, eee Evet, çünkü, eee, bilmiyorum, yani, Türkiye ile burası arasında fark ettiğim, eee, başka bir şey de başka bir farklılık da; sanki Türkiye'de hani her markette aynı şeyleri az çok bulabiliyormuşuz gibi hissediyordum ama burada farklı marketlerde gerçekten daha farklı ürünler var. Bu yüzden, eee, gidip başka yerlerde, işte, neler varmış diye bakmaya çalışıyorum. Aynı zamanda ev arkadaşım bazen, eee, farklı şeyler alıyor, ondan fikir alıyorum. Ne almış, ne etmiş? Bununla şimdi ne yapacaksın diye fikir almak yararlı oluyor.
Ha, o şekilde. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. He, anladım. Yani yeni şeyler denemeyi seviyorsun aslında o zaman. Hani yeni şeylere açık birisin anladığım kadarıyla.
Evet, evet. Yani kendim yapması biraz hani uzun sürüyor vs. ama o yaptığı zaman gözüme güzel geldiğinde soruyorum. Bu n bu neymiş, ne yaptın diye? <chuckles>
Ha ha. <chuckles> Ha ha. Özellikle böyle son zamanlarda, hani, eee, beslenmene eklediğin bir şey var mı? Mesela, hani, şu şu yemeği yapmaya başladım hem de çok kolay oluyor vs. dediğin, hani, herhangi bir şey.
Hıı, bu aralar bir tane, eee, internette bir tarif gördüm. Yani tarif denebilir mi bilmiyorum açıkçası, çok kolay bir şey. Eee, zeytinyağı ve üzerine, eee, domates ve peyniri direkt mikrodalgaya atarak ısıtıyordu. Eee, evet, ve direkt, eee, pişiyor mikrodalgada. O yüzden hani hiç, eee, tava kullanmana gerek yok, tencere kullanmana gerek yok, çok kolay. Aynen öyle. Eee, tek tabak olduğu için de sonra piştikten sonra, işte, istersen ekmekle istersen lavaşla yiyebiliyorsun. Üstüne bir de kekik s atıyordu. Basit bir pizza gibi oluyor diyebiliriz aslında.
Hı hı. O! İlginçmiş! Ha ha. <chuckles> Sıfır bulaşık. <chuckles> Süper! Ha ha. Ha ha.